Olha, me dá uma opinião, eu às vezes eu fico sem saber o que dizer, ou fico um pouco insegura sobre o que responder pra algumas pessoas da minha família, porque eu dou valor a elas, sabe. Eh, a algumas eu até devo bastante coisas a ela, não não financeira, mas bem próximo disso até. Mas uma questão de talvez lealdade, senso de família, eu não queira
Uhum. Uhum. Uhum.
criar atrito.
Uhum.
Mas eu tô vendo que tá ficando difícil. Então me diz, eh, de repente você pode ter um ponto de vista diferente e alguma sugestão que eu não tô enxergando por tá na situação agora.
Uhum, ok. Eh, você pode me dar um exemplo de uma coisa que acontece com a sua família pra eu saber exatamente em que terreno, né, pra eu poder dar minha opinião?
Tá. Posso. Posso, com certeza. Eh, eu sou embora eu tenha nacionalidade espanhola, eu venho do Brasil pra Espanha, tá, então eu já levo aqui já uns anos, não não cheguei ontem.
Uhum. Uhum. Uhum.
E atualmente eu não tô trabalhando, eu tô procurando emprego.
Uhum.
E eu tenho uma formação eu sou de uma área de tecnologia, eu tenho um mestrado, enfim, tenho um determinado nível.
Uhum.
Mas eu vivo numa região que
Ok.
não tem tanta indústria da minha área
Uhum.
também não tenho condição de mudar pra outra. E uma das coisas que anda acontecendo é, por exemplo, um almoço de família que nós fizemos e até não foi bem no no almoço em si, mas como as pessoas ficam até a hora do lanche, a hora do café, vão esticando, né, aquilo no verão
Uhum.
mas à tarde ainda tinham pessoas ali, alguns já tinham ido embora, mas quando tava aquele núcleo mais específico, levantou-se a crítica a mim
Uhum.
comigo ali na mesa
Mas, é, a sua família mora perto de você então, você falou que você mudou, agora?
Mora, é todo mundo na mesma cidade, todo mundo na mesma cidade. É uma a 10 minutos a pé, a outra 10 minutos de carro, a outra 10 minutos de carro também. É todo mundo assim. <sniffs> Cidade pequenininha. Então o que que o que que as pessoas eu e eu percebi que já haviam se conversado
Todo mundo. Ok. Uhum, ok. Uhum. Tá. Uhum.
Sobre o tema e estavam falando aquilo comigo quase como um "se situa".
Uhum. Mas essa crítica foi em relação a você não estar conseguindo um emprego na sua área, na cidade que você vive?
Pra Exatamente. E mesmo estou eu procuro emprego em outras cidades também, pra mim não não é um problema, eu vou de carro, eu tenho carro, mas a crítica foi que eu estou sendo fina demais
Hum. Uhum. Uhum.
Eh, fresca. Traduzindo: fresca.
Uhum.
E estou querendo demais em e exatamente com essas palavras, perguntando se eu não achava que eu estava querendo demais em achar um cargo na minha área.
Hum. Uhum. Eh Uhum, mas essas pessoas, de alguma forma, você falou que não, né, no começo, elas, eh, te sustentam? Tipo, elas pagam as suas contas?
Não me sustentam, não pago as minhas contas, mas quando eu cheguei pra comprar um carro e alugar um apartamento, eu precisei de um fiador.
Uhum. Uhum.
Porque eu não como não tinha um ano de trabalho inteiro aqui, né, eu tinha acabado de chegar. Então
Uhum.
Passaram-se os anos, 4, vai f vai fazer 5 anos agora ainda, no próximo ano, então
Uhum.
eh, a, uma dessas pessoas é o meu fiador.
Ok. Entendi. Então, você você tem, ali, uma você sente que você tem uma dívida com esse fiador, né, essa pessoa que te ajudou no momento que você chegou. Então, o que ele fala ou ela fala, enfim, é importante pra você, né. Você escuta aquilo e fica se achando que que achando que tá devendo, na verdade, né?
Embora eu nunca tenha devido nada. Eu tenho essa dívida de honra. Claro, claro, eh é vamos, eh, o antes pra alugar foi uma pessoa, hã, é uma prima, vamos, é uma prima que pra alugar, ela inclusive veio visitar os apartamentos aqui pra eu não também, não ficar tanto tempo aqui gastando, né. Quando eu vim alugar, eu fiquei na casa dela
Uhum. Uhum. Uhum.
pra alugar o imóvel antes de voltar para o Brasil, pegar minhas coisas, pegar mamãe, pegar tudo, trazer. Então, assim, nesse momento de preparação, ela foi o maior apoio. Eu não teria conseguido fazer isso sem ela.
Uhum.
Então eu sinto essa dívida pessoal com ela. O marido, que também é familiar, foi o fiador pra eu comprar o carro. Ele sem pensar 2 vezes: "Não, eu vou aqui", assinou, fez o fiador. Eu nunca atrasei 1 parcela, nem do apartamento, da da do aluguel, nem do carro, entendeu? Já o carro daqui a pouco tá quase pago. Não vejo a hora de vender, inclusive pra poder trocar, mas pra pra num tentar comprar sem fiador, mas enquanto eles são meus fiadores, eu sei que eles têm
Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum.
opinião, de certa forma.
É. É que, assim, família, né. Família, não dá pra desfazer família, não é, a aquele amigo que chega, né, recentemente e que você, de repente, num num ta tem aqueles mesmos pensamentos, né, e pode fazer novos amigos. Família é uma coisa que você leva com você, né. Tem o laço sanguíneo e tem também os outros membros da família, que acabam ligando um elo ao outro, então, é uma coisa que não dá pra de um dia para o outro, né, falar: "Olha, não venham, vou seguir minha vida", não dá! Então as críticas quando vêm da família, a gente, hã, tem que ouvir, né. Num e dói.
Mas a Não da. Não. Exatamente. Desfazer. E dói, e dói. Eu o o tema é que, eh, o que que aparece de oportunidade nessa região, eu digo mais, massivamente, tá, e aparecem muitas, porque tem, as pessoas que pegam o trabalho, não aguentam e saem. Então, tem muita rotatividade, o tempo todo você vê o anúncio É pra
Hum. Hum. Uhum. Uhum. Uhum.
moça de armazém, é a, carregadora de caixa no armazém, preencher pallet. Eh <clicks tongue> eh. Espanha, então, que eu eu fico tentando lembrar os nomes, é, ah, garçonete.
Uhum. Uhum.
É a arrumadora de hotel, arrumadeira de hotel, é o pessoal de limpeza, tem o trabalho do pessoal de limpeza de pescado, de marisco.
Uhum.
É um trabalho indigno? Não é.
Uhum.
Não é, nem um pouco. Mas o tema é que pra uma pessoa, de tecnologia, com mestrado
Uhum.
não é, não não é difícil se adaptar, não é e eu e eu sinto que quando eu pego uma se eu pego uma vaga dessa, que eu já testei fazer
Hum.
eu tô tirando o emprego de uma pessoa que realmente não tem condição de ser mais e tá perdendo aquela vaga.
Uhum.
Então, assim, eu tenho as minhas economias.
Dá um choque dá um choque na consciência, né, você fala: "O que que eu tô fazendo aqui?". É.
Muito. E às vezes dá um pouco de revolta, sim, porque você vai trabalhar num depósito, você tem
Uhum.
por exemplo, 4 caixas, 4 pilhas de 4 caixas. 4 vezes 4, 16. Aí te falam assim: "Conta". E você olha e fala: "16." "Não, conte 1, por 1, porque você pode se, eh, se enganar na conta".
Uhum. É.
Assim
Uhum. É lógico, né.
é impensável você aceitar
Uhum.
se baixar tanto a ponto de ser chamado de tão despreparado
Uhum.
entendeu. Pessoal sem fo é é, tá lá no no no documento, tipo de contrato: pessoal sem formação, sem sem qualificação.
Uhum. E e você tá procurando esse emprego há quanto tempo?
Eu tô procurando emprego já tem um ano. Há um ano e alguma coisa, eu precisei parar quando a minha mãe ficou doente, pra cuidá-la. Infelizmente, ela faleceu e eu, também, eh, então eu continuei buscando trabalho. É difícil. Tenho participado de alguns processos seletivos.
Uhum. Uhum. Sinto muito. Uhum.
Enquanto isso, eu tenho faço alguns trabalhos, eh eh, esporádicos ou dou alguma consultoria, mas é alguma coisa mais
Uhum.
pontual. Faço também alguns artesanatos e tudo, mas. A crítica é realmente essa, porque eu tô querendo alguma coisa na minha área, eu tô querendo muito. E completam que eu ti
Uhum. E você você já pensou em mudar de cidade?
Já, mas é bastante mais caro. É mais fácil eu pagar, por exemplo, o combustível pra ir daqui até outra cidade onde eu vá trabalhar, entendeu?
Uhum.
É mais fácil, bancar o carro e o combustível e o aluguel aqui, do que um aluguel em outra cidade.
Uhum. Ok. E vo e você já tentou focar em trabalhos remotos?
Já, eu tenho focado bastante também, trabalho remoto, inclusive trabalho remoto para o Brasil.
Uhum.
Tenho um processo em andamento também.
Uhum. E e você e você chega você chega a comentar isso com a sua família? Com essas pessoas que fazem as críticas?
O o tema eu acho que mais é Comento, comento, conto. Mas eu eu não sei, eu eu tenho a sensação que mais a crítica deles é é <clicks tongue> deles acharem que eu tenho que começar de novo debaixo do zero como eu como eu era quando eu tinha 17 anos, e não agora aos quarenta e pico anos, entendeu.
Uhum. Uhum.
É, eu acho que, na verdade, a crítica deles, é porque eles querem, eles estão convencidos que eu tenho que abrir mão de tudo e voltar do zero.
Hum.
E aí eu escuto o seguinte comentário: "Você precisa realmente aceitar isso, porque você precisa", por exemplo, trabalhando no armazém, como foi o exemplo que aconteceu, e me criticaram porque eu larguei o trabalho nesse armazém, porque não dava, fisicamente tava me prejudicando
Hum. Uhum.
e muita coisa errada que eu vi, então eu saí. "Então você tá errada, porque você tinha que ter ficado ali, provado o seu valor."
Hã. Uhum.
"Porque você tem que saber fazer o trabalho, porque o dia que você conseguir na sua vaga um trabalho dentro dessa empresa, o dia que"
Uhum.
"se precisarem que alguém, se faltar alguém no armazém e precisarem que alguém deixe o trabalho no armazém e vá lá carregar as caixas também, você é a pessoa que vai ajudar". Só que eu nunca vi um gestor, um gerente, um analista de software baixar pra carregar caixa em armazém.
Uhum. É. Olha, o a opinião que eu dou nesse sentido, né, que você pediu no começo, é tentar, né, eh, fazer com que essas críticas, né, da sua família não entrem no em você, né. Que não te peguem. Por quê? Porque você já tem a sua consciência bem tranquila e limi e delimitada, na verdade, né. Do que vo daquilo que você pensa. Exemplo: "eu não vou pegar um emprego num armazém, porque eu vou tá tirando o lugar de outra pessoa." Isso aí é o seu caráter, não tem muito o que modificar, né. E é continuar mandando seu currículo, buscando o seu emprego e até o ponto que você não tá, né, usando o dinheiro de ninguém, tá usando o seu dinheiro, tá sustentando a sua vida, eu acho que é tudo responsabilidade sua, é um problema seu, né. Eles não deveriam falar, mas também não falar não é um um uma coisa que a gente possa controlar, né. Isso aí é, é decisão deles. O que você pode controlar é como você escuta.
É. Uhum. É. Pois é. Eu acho que Pois é, e eu acho que continua sendo melhor ação é ouvir, sorrir, acenar e ignorar, né.
É, é, não tem muito o que fazer. Uhum.
É. Você tem razão, muito obrigada, viu. Porque. Tudo certo, obrigada. Até.
Eu que agradeço. Obrigada. Até a próxima.